คะ คุณพอจะช่วยเล่าเหตุการณ์เนี่ย ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยเนี่ย ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ ก็จริง ๆ แล้วอะค่ะ มันก็จะมีอยู่หลายช่วงชีวิตอยู่เหมือนกัน แต่ว่าขออนุญาต อา เล่าตั้งแต่ตอนเรียนเลยแล้วกันนะคะ ที่แบบมันเปลี่ยน อา พอดีว่าตอนเรียนปี 3 อะค่ะ เอ๊ย ปี 2 อะค่ะ เขาจะมีให้เลือกว่า เราอะจะไปแบบว่าเรียนคณะอะไร? ใช่ไหมคะ ณ ตอนนั้นน่ะ เราก็คิดว่า เออ เราจะเรียนคณะบริหารเนี่ยแหละ แต่ว่าเมเจอร์เราเนี่ย จะเอาอะไรดี? อืม ตอนนั้น ค่ะ ก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ 2 อัน ก็คือไม่ไฟแนนซ์ ก็จะเป็น เอ่อ บัญชี เพราะว่าเราอะไม่ชอบทำรายงาน อืม เราก็เลยแบบว่า เออ เราขอไปแบบว่า อะไรที่มันไม่ต้องทำรายงานเยอะแล้วกัน ไรอย่างเงี้ย ก็
อา อืม ได้ค่ะ อืม อืม อืม อา เข้าใจแล้ว ก็เหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะ คุณก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วแหละว่า อันที่จริงอะ คุณชอบอะไร? ไม่ชอบอะไร? แต่จากเมเจอร์ที่คุณแบบตัดสินใจเนาะ ไม่ว่าจะเป็น อ่า ไฟแนนซ์หรือว่า แอ็กเคานต์ เนี่ย มันเกี่ยวกับตัวเลขทั้งนั้นเลย แสดงว่าคุณก็ โอเคกับ การเรียน เลขใช่ไหมคะ? เพราะคนส่วนใหญ่มักจะแบบเกลียดวิชานี้อะเนาะ อือ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ๆ <laughs> ใช่ แต่ว่าไอ้เรื่องการคำนวณสำหรับเราอะ มันไม่ค่อยมีปัญหาไง เราก็เลยแบบว่า เออ เราเอาด้านนี้ดีกว่า เพราะว่าเอาจริง คือ รายงานถามว่าทำได้ไหม? ทำได้ แต่ว่าไม่ชอบ เพราะว่ามันเยอะ มันมากมายเลยอะค่ะ เห็นคนอื่นเขาบอกว่า รุ่นพี่ที่เขาทำอะเขาบอก โอ๊ย ยิ่งถ้าเรียนแบบการตลาด อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบจะเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ "ไม่เอา ๆ" เสร็จ อา
อา โอเค เหมือนกับว่า คุณก็ ได้ ได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ก่อนอะเนาะว่า เออ ถ้าเกิดว่าไปเลือกเมเจอร์อื่นนะ ต้องทำรายงานเยอะ แล้วบังเอิญคุณเป็นคนไม่ชอบ แต่คุณโอเคกับการคำนวณ คุณก็เลยเหมือนแบบว่า อะ เบี่ยงสายมาที่แบบ เอ่อ กับตัวเลขไปเลยแล้วกัน อย่างเงี้ย เออ แล้วตอนนั้นตกลงคุณได้เลือกอะไรเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อา เราเลือกเป็นไฟแนนซ์ค่ะ แต่อยากขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่ง ตั้งแต่ตอนปี 1 อะ เราอะ ก็คือมันจะมีให้เข้าชมรม ใช่ไหมคะ ไปเจอพวกพี่ ๆ ใช่ไหม อันเนี้ยเราไปเจอไฟแนนซ์ก่อน เราก็ถูก เขาเรียกอะไรนะ ถูกจริตกับพวกพี่ไฟแนนซ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเลือกอันนี้ เหมือนมันซึมซับเราไปด้วยแหละว่า แบบว่า เฮ่ย ไฟแนนซ์น่ะดีนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม มัน
อืม อ๋อ อย่างงี้มัน ก็เหมือนกับว่าเอาจริง ๆ แบบ เออ แบบเพิ่ง เพิ่งนึกได้เนาะว่า เอ่อ เขาเรียกว่า เวลาเราเข้ามหาวิทยาลัยมันจะมีการรับน้องอะเนาะ อย่างรุ่นพี่คณะต่าง ๆ เนี่ย ก็มีส่วนเหมือนกันที่ เอ่อ มีส่วนช่วยให้น้อง ๆ ที่เข้าไปทีหลังเนี่ย ตัดสินใจว่าจะเข้าคณะอะไร? โอ้ อันนี้ก็เหมือนแบบเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละว่า เออ การรับน้องมันมีประโยชน์แบบนี้ด้วยอะนะคะ
ค่ะ ใช่ค่ะ เออ ก็คือ พอเราอะไปอยู่กับเขาเยอะ ๆ ใช่ไหมคะ แล้วเราก็แบบ อืม เออ เนี่ยเธอเรียนไฟแนนซ์นะ หนังสือเราอะก็ไม่ต้องซื้อ ด้วย มีพี่ ๆ ให้เต็มเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้ว ย ถ้าเกิดแบบว่า เราอะเรียนไม่เข้าใจตรงไหน? อา พี่ ๆ เขาก็ติวให้เราได้ด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมองว่าแบบ เออ เนี่ย เออ เราจะเรียนไฟแนนซ์ แต่ว่าพอเจอแบบบัญชี ใช่ไหมคะ คือจริง ๆ แล้วเราเป็นคนที่เรียนบัญชีได้ค่อนข้างดีไง อืม
อ้าว เหรอ? อ อ้อ อ๋อ ค่ะ อืม อา แล้วทำไม? อา
ใช่ มัน มันก็เลยเหมือนเกิดการแบบว่าเปรียบเทียบอะ แบบคิดไม่ตกสักทีว่า เฮ่ย ฉันจะยังไงกับชีวิตฉันดี? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม แล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกไฟแนนซ์คะ? มันต้องมี เหตุแหละ อืม
อ่า ก็มีพี่ คืออีกคนหนึ่งที่อยู่บัญชีอะค่ะ แต่ว่าเขาจะมาหาพี่ที่ไฟแนนซ์บ่อย ๆ เขาก็มาบอกว่า เฮ้ย! บัญชีอะเครียดจะตาย อืม ไฟแนนซ์น่าจะสนุกกว่า คือไฟแนนซ์น่ะนอกจากคำนวณแล้ว มันจะมีวิเคราะห์ด้วยไงคะ
อ๋อ เข้าใจ ๆ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พี่คนนั้นก็เลยเหมือนเป็นตัว อ่า เขาเรียกว่าไร ตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเลือกไฟแนนซ์ด้วยไหม? เออ
เออ ค่ะ ใช่ แล้วอะเอาจริงนะ พี่เขาก็แบบหน้าตาน่ารักด้วย ไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบว่า เอ่อ มันแบบมีความน่าเชื่อถือไง เออ ว่าแบบ
อา อ้าว! เดี๋ยวนะ แล้วถ้าเกิดว่ารุ่นพี่เขาหน้าตาน่ารัก คุณไม่ได้อยากจะไปเรียนบัญชีกับพี่เขาเหรอคะ?
ค่ะ ไม่ เพราะพี่เขาไม่สนับสนุนค่ะ เขาบอกว่า เอ๊ย เนี่ยถ้าเป็นพี่อะ พี่ย้อนกลับไปได้ พี่จะไปเรียนไฟแนนซ์ อะไรอย่างเงี้ย อืม เออ ณ ณ ตอนนั้นเราก็แบบ เออ สานฝันพี่เขาเสียหน่อยดีไหม? ไร อย่างเงี้ย <laughs> อืม
อ๋อ อา ๆ ๆ โอเค <laughs> โอเค แล้วพอคุณเลือกไฟแนนซ์แล้ว เป็นยังไงต่อคะ? คุณเรียน ๆ ไป คุณ โอ้ มีความสุขไหมหรือว่า ยังไง? <sniffs>
โอ้โฮ! ต้องเล่าเลยว่าพอเลือกเสร็จใช่ไหมคะ ณ ปีนั้นเลย ก็คือ เอ่อ ไฟแนนซ์ล้มอะค่ะ <chuckles>
โอ้โฮ! โอ้ย! เออ นั่นน่ะ สิ เออ ๆ
ใช่ เป็นปีที่แบบไฟแนนซ์ล้มอะ เราก็แบบ "เฮ้ย! แล้วถ้าเกิดเราจบมา แล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตล่ะ" ไรอย่างเงี้ย เออ ก็เลยแบบว่า เป็นแบบว่าปัญหาหนักเลย แล้ว ซึ่งมันเปลี่ยนเมเจอร์ไม่ได้แล้วด้วย เราก็เลยแบบว่า "อืม ทำยังไงดีนะ" เราก็เหมือนแบบก็ต้องทำใจ แล้วก็เรียน เรียนมันไปอะค่ะ เรียน แต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะจบเร็วขึ้น อา
เออ เออ นั่นสิ อ๋อ เข้าใจ ๆ
ใช่ เพราะเรามีความรู้สึกว่า คือถ้าเราจะต้องไปเสี่ยงแข่งกับคนอื่นเนี่ย แข่งในช่วง อะ สมมติว่าถ้าเกิดเราจบ ติ 4 ปีพร้อมเพื่อนใช่ไหมคะ เราก็จะต้องไปแข่งกับเพื่อน ๆ เรา เพราะฉะนั้นน่ะฉันจะขอจบ 3 ปีครึ่ง ฉันจะใช้ตรงกึ่งกลางเนี่ยแหละ เพื่อที่จะไปแบบว่าแข่งกับคนน้อยลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ อา คุณก็รีบอัดหน่วยกิตเลยใช่ไหมคะ ว่า เออ มีช่วงไหนลงได้ก็ลง ๆ เลย เออ เราก็ได้จบ 3 ปีครึ่งอย่างที่ตั้งใจไหมคะ?
อัดแน่น มาก ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ก็ อืม ก็โชคดีด้วย ไรเงี้ยค่ะว่า มันสามารถจัดตารางได้ลงตัวพอดี อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยได้จบ 3 ปีครึ่งมา อา
เออ ๆ อือ อ๋อ โอ้โฮ! อย่างงี้เท่ากับฟังแล้วนะ คุณก็เก่งนะ เรียนเก่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ อา มีความรับผิดชอบในชีวิตตัวเอง แล้วก็ยังมีความคิดวางแผนล่วงหน้าด้วย หลังจากที่คุณเรียนจบอะ จบก่อนเพื่อนมาตั้งครึ่งปีอะ คุณเริ่มหางานทำเลยไหมคะ? หรือว่าอะไร? หรือว่ายังแบบ ยัง อืม <tsk> ไม่รู้จะทำยังไง อย่างเงี้ย?
ขอบคุณค่ะ <chuckles> ค่ะ ก็ ก็คือเราก็เริ่มหางานเนาะ แต่ว่าจะบอกเลยว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงยังแอบวิกฤตอยู่อะค่ะ สำหรับสายงานนี้ อ่า คนที่แบบว่าจบในช่วงนั้นน่ะ ที่จบ 3 ปีครึ่งเหมือนเราอะ ก็คือหางานกันค่อนข้างยากมาก เราก็จะถามเพื่อนตลอด เพราะมีเพื่อนจบ 3 ปีครึ่งมาเหมือนกันว่าแบบ "ได้หรือยัง" จนแบบว่าเหมือนมัน คือ แล้วมีแต่คนไม่อยากรับอะค่ะ เพราะว่าเขาก็อยากจะเก็บคนของเขาเอาไว้ก่อน แล้วไม่อยากรับเพิ่มเพื่อเป็นภาระต้นทุนของเขาเนาะ อืม จนทำให้เราอะต้องเหมือนย้ายอะค่ะ ย้ายแบบ ย้าย เขาเรียกว่าไร ย้ายจากที่ อะ ฉันจะไปทำพวกไฟแนนซ์ ไปเป็นเลขาแล้วกัน <chuckles>
อืม อ๋อ เข้าใจได้ อืม <chuckles> ฉีกแนวมากเลยนะ มันไม่ใช่สิ่งที่เรียนมาเลยอะ เออ ๆ แล้วพอคุณไปสมัครเลขาอะ เป็นยังไงคะเขารับไหม? เพราะว่าประสบการณ์การเรียนตรงนี้ เออ
เออ ใช่ ค่ะ รับค่ะ รับ เพราะว่า ใช่ ก็คือเหมือนว่า อะ เราได้ทั้งภาษาอังกฤษด้วย จบ 3 ปีครึ่งด้วย แล้วก็จบไฟแนนซ์ด้วย ไรงี้ใช่ไหมคะ เขาก็มองว่า เออ เราก็แบบมีวุฒิที่แบบค่อนข้างโอเค ไรเงี้ยค่ะ เขาก็เลยบอกว่า อะ ให้เราเข้าไปลองทำ แล้วหลังจากที่เราอะค่ะได้เข้าไปลองเนาะ กลายเป็นว่า อันนี้เป็นบริษัทที่แบบเปิดใหม่ด้วยนะคะ
อ๋อ อา
อืม เป็นบริษัทเปิดใหม่ แต่ว่าเป็น ของฝรั่งเศส อา ร่วมหุ้นกับคนไทย แล้วให้คนไทย เป็นผู้บริหาร อ อืม ค่ะ
อือ อืม อ๋อ โอเค แล้วก็ยังไงคะ หลังจากเปลี่ยน ฉีกแนวทางของตัวเองไปเลยอะ มันเป็นยังไงอะ?
ก็คือเราอะก็ยังมุ่งมั่นอยู่กับว่า เราอะอยากจะไปแบบด้านไฟแนนซ์ที่เราเรียนมาเนาะ เราก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยใส่ใจกับตรงนี้สักเท่าไร แต่พอเราอะเริ่มทำไปอะค่ะ มัน กลายเป็นว่าแบบ เฮ้ย เนี่ย มันก็โอเคนะ อะไรอย่างเงี้ย ทำไปเหมือนเริ่มสนุก เพราะว่าเพื่อนร่วมงานน่ะค่ะก็จะเป็นวัยใกล้ ๆ กันหมดเลย อืม ก็จะมี ค่ะ
อืม อืม อืม ๆ อ๋อ อันนี้ ตรงนี้ หรือเปล่าคะ? ที่คุณ ที่คุณแบบเหมือนคิดว่า เอ่อ เหตุการณ์เนี้ยที่ อุ๊ย! คุณก็เรียนจบไฟแนนซ์มา แต่ไปสมัครเป็นเลขา เป็นเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนชีวิตคุณเลยไหมคะ หรือว่า? <chuckles>
ค่ะ ใช่เลยค่ะ ก็คือมันน่ะทำให้เราแบบว่า ได้เข้ามาอยู่ในสาขาที่เราอะไม่เคยคิดว่า เราจะเข้ามาทำตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยว่า เอ่อ จากที่ฉันจะไปนั่งคิดคำนวณเลขเนาะ แล้วก็วิ เคราะห์ อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่า อ้าว เรามาเป็นเลขา อะไรเงี้ยค่ะ เออ ก็สนุก สนุกคนละแบบ ก็คือเป็นเลขาได้ใช้ภาษาเยอะด้วยนะคะ เพราะว่าเราเป็นเหมือน ที่บอกว่า มีทั้งฝรั่งเศสด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา เออ ๆ ๆ อือฮึ เออ อ๋อ โอเค งั้น อะ ย้อนถามไปนิดหนึ่งนะคะ ช่วง ช่วงที่คุณกำลังสมัครงาน แล้วยังไม่ได้งานเลยขาอันเนี้ย คุณเคยคิดไหมว่า อุ๊ย! ถ้าฉันกลับไปเลือกสายได้อีก แล้วฉันจะกลับไปเลือกบัญชี อย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนั้น คิดแบบนั้นไหมคะ?
ค่ะ ได้ค่ะ โอ้ คิดอย่างงั้นเลย <chuckles> เหมือนรู้ใจ <laughs> ค่ะ เหมือนรู้ใจมากเลยอะ เออ
<laughs> เออ ๆ แล้วคุณแบบ เออ แล้วคุณจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงอะคะ?
ก็คิดว่า ยังไงมันก็กลับไปไม่ได้อยู่แล้ว แล้วจะบอกว่า คือไปสมัครที่หนึ่งนะคะ ก่อนหน้าเนี้ย ก็คือไปสมัครไฟแนนซ์ที่หนึ่งไปเจอรุ่นพี่คนที่ ที่บอกว่าหน้าตาน่ารัก แล้วทำบัญชีอยู่ไอ้ที่ ที่เขาเรียน เรียน แอ็กเคานต์ อะค่ะ อา ก็คือเขาอะ เป็น ไปทำบัญชีอยู่ที่บริษัทไฟแนนซ์
อื้อฮือ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อ๋อ เออ
ที่เราไปสมัครทำให้เราอะ ยิ่งอยากที่จะ เข้าไปแบบว่า เอ๊ย ฉันอยากทำ ไฟแนนซ์ที่นี่ อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วก็เล่าให้พี่เขาฟัง พี่เขาก็แบบขำมากว่า พี่ก็บอกว่า เออ ตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้จริง ๆ นะว่า แบบมันจะเจอแบบวิกฤตแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs>
<laughs> <laughs> อ๋อ โอเค นั่นสิ ๆ อะ งั้นย้อน ย้อนอีกจี๊ดหนึ่ง ตอนที่คุณได้งานเลขาแล้วอะเนาะ แบบคือเราอยากรู้ว่า อะไรอะที่มันผลักดันแบบความคิดคุณให้แบบ ฉันสมัครเลขาก่อนก็ได้ แล้วงานเลขาของคุณก่อนที่จะเข้าไปทำ กับที่เข้าไปทำแล้วอะค่ะ มันต่างกันในความคิดของคุณไหมคะ?
ได้ค่ะ ค่ะ คือเอาจริง ๆ นะคะ งานเลขาเนี่ยเราไม่ได้มองตั้งแต่แรก อย่างที่เราบอกเนาะ แล้วทีเนี้ยเราอะไปเจอข้อความอันหนึ่ง คือคุณสมบัติอะ เขาอยากได้คนที่แบบจบไฟแนนซ์มาด้วย แล้วก็ อะ เป็นเลขาที่สามารถพูดภาษาอื่น ๆ ได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็แบบว่า อืม ไอ้พูดภาษาอื่นได้เนี่ย มันก็ทั่วไปเนาะ แต่จะเอาไฟแนนซ์ไปเพื่ออะไร <laughs> เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยแบบ อา ลองไปสมัครดู เผื่อจะได้ใช้ไฟแนนซ์ อะไรอย่างเงี้ย อือ ปรากฏว่า ค่ะ
อืม อา นั่นน่ะสิ นั่นนะสิ อา ค่ะ แล้วพอ อือ
เราก็คาดหวังเนาะ มีแบบความหวังเล็ก ๆ เออ อย่างน้อยคือว่า อา ได้ใช้สิ่งที่ฉันเรียนมา ไม่เลยจ้ะ เข้าไปนะคะ เขา ให้ทำ แบบว่า เหมือนแบบ เขาเรียก ช่วงแรก ๆ ของการที่เริ่มเปิดบริษัทใหม่อะค่ะ อุ๊ย มันมีแบบเอกสารเยอะมากมาย แล้วก็เหมือนเขาจะทำให้ได้ ISO ด้วย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ตั้งแต่แรก เริ่ม เลยเราก็แบบ โอ้! ใช่ แล้ว แล้วก็คือเราไปคุยกับพี่ที่เขาทำ ทำด้านการเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกว่า "อุ๊ย! เอกสารเยอะมาก ๆ เลยค่ะ มีคุณน้องอยู่เนี่ย พี่ก็เบาใจ" ก็คือเราอะทำทุกแผนกเลยนะคะ <laughs>
<chuckles> <chuckles> อ๋อ โอเค ๆ ๆ เออ ๆ <chuckles> อ๋อ โอเค เราเข้าใจแล้ว เรานึกภาพตาม คุณก็คือ 1 ใน ทีมบิลดิง ของ บริษัทนั้น ใช่ไหม เออ?
อืม อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือทำทุกอย่างเลย เราก็แบบ "โอ๊ย! ตาย ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
เออ ๆ มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับสายงานมัก ๆ มาก ๆ เลยอะนะคะ โอเค แล้วจนปัจจุบันเนี้ยที่คุณบอกว่า มันเปลี่ยนชีวิตคุณน่ะ ในปัจจุบันเนี้ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตคุณ ยังไงบ้างคะ? หรือว่า อ่า ส่งผลประโยชน์ก็ได้ด้วยนะ อืม
ใช่ อืม ก็ล่ะ อา ก็ ค่ะ ก็หลังจากที่เราอะทำตรงเนี้ยจนเรารู้สึกว่า เฮ่ย มันไม่ใช่แนวเราอะ อืม มันก็เลยปรับให้เราอะ ไปคิดอีกอย่างหนึ่งว่า เฮ่ย เราลองไปหางานที่แบบว่า อะไรที่มันได้เที่ยวดีไหมอะ? อะไรอย่าง เงี้ย <chuckles> เออ ได้
อา คุณก็ฉีกอีกแล้วนะ ก็ไม่ไฟแนนซ์แล้ว ไม่กลับไปไฟแนนซ์ เลย <chuckles>
ที่ ใช่เพราะว่าไฟแนนซ์ ก็จริง ๆ ตอนที่เราออกจากเลขาอะ ก็คือไฟแนนซ์เริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะ เพียงแต่ว่าเราอะรู้สึกว่า เอ่อ คือไฟแนนซ์น่ะ พอเราไม่ได้จับนานน่ะ เอ่อ เราก็น่าจะไปทำไม่ได้หรือเปล่า? อะไรเงี้ย อืม ส่วนเลขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เออ มันก็ยังไม่ใช่ตัวเรา อะไรเงี้ยค่ะ เออ เพราะเราอะชอบเที่ยว ชอบอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ เราก็เลยไปสมัครงานอาชีพในฝันของผู้หญิงหลาย ๆ คน อะไรอย่างเงี้ย อืม
อา ๆ อ๋อ อา เราได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ ก็
โอ๊ย เก่งมากมายเลยอะ เออ อะฮะ ๆ
ใช่ ขอบคุณค่ะ ก็ได้ ก็ทำมา เอาจริงก็จะ 1 โควิดเลยอะค่ะ <laughs>
อ๋อ เออ ก็ถือว่านานมาก ๆ เลยเนาะ แล้วอีกอย่าง เออ คุณก็
ใช่ นานมากค่ะ ก็เปลี่ยนไปหลายสาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
นั่นน่ะสิ ๆ มันก็เหมือนกับว่าชีวิตคุณเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย ตามความชอบ แล้วก็ตามความจำเป็นเหมือนกันนะ ถ้าให้พูดไปแล้วเนี่ย เออ แล้ว <chuckles>
ใช่ค่ะ ก็มันจะมีช่วงเปลี่ยนชีวิตหลายช่วงไง ที่เราบอก บอกว่า เออ มันจะมีหลายช่วง อะไรเงี้ย แต่อยากเล่าตั้งแต่ตอนเรียนไงว่า เออ เนี่ย คือแบบ แบบเรียนไฟแนนซ์ เรียนไฟแนนซ์เสร็จอะ ก็ปรากฏว่าไฟแนนซ์แย่ ทีนี้ ทำเลขา อย่างเงี้ย อืม ก็เอาแบบเหมือนยำทุกอย่างมาอยู่ในตัวคนเดียวกัน อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็มองว่ามันเยอะไป อะไรเงี้ยค่ะ เราก็ อืม ในที่สุดก็ค้นพบตัวเองว่า เออ ฉันชอบงานนี้เเหละ
อืม ๆ <chuckles> อา เออ เออ จริง ๆ ด้วยอะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนะ เราว่านะ งาน งานที่ เอ่อ เหมือนแบบงานสุดท้ายที่เป็นแอร์ใช่ไหม? คุณ ก็อาจจะแบบค้น ค้น ไม่เจอ แล้วก็ไม่ หาตัวเองไม่เจอ อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนาะ การที่คุณเหมือนแบบกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวคุณเอง โดยที่คุณ เนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ เลยอะ มันถือเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเนาะ แต่พอฟัง <chuckles> แต่พอฟังแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าเนาะ เพราะคุณก็ค้นพบตัวเองได้ แล้วคุณก็มีความสุขกับงานในทุกงานที่คุณเลือกด้วยตัวคุณเองเลย ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ประสบการณ์ด้านที่เรียนมาเลยสักนิดเดียวอะค่ะ โอ้ วันนี้แบบเรื่องของคุณมันสนุกมาก ๆ แล้วก็สอนใจหลาย ๆ อย่างเลย ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เก่งมาก <chuckles> จริงค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> ไม่มีเลย <laughs> ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ